Э, нет, такое не будет. Плохое кино ни на кого не влияет. Разве что, знаешь, ну, в отрицательном смысле. То, что люди больше там, м, не пойдут на этого режиссёра.
Сотрясать. Ну да. Н ну, или если это не фильм "Комната", да, в которой уже настолько плохо, что даже хорошо. <laughs>
Э, фильм "Комната" Нет, понимаешь, когда вот речь идёт о таком юмористическом кино, а, как оно может повлиять? А, в первую очередь, влияние- это что такое? Это, значит, желание людей заимствовать, э, те или иные, у характеры из, э, того или иного художественного произведения. Но в фильме "Комната" нету таких персонажей, которых можно было бы заимствовать, правильно? Вот, а в фильме
Ну, глубокого влияния нет, да.
Да, вот там в тех же "Звездных войнах" такие персонажи есть.
Но я бы сказал, есть влияние на культуру. Э, н на культуру всё-таки есть влияние, потому что вот особенно современное поколение, оно общается там цитатами часто из каких-то фильмов, мемами какими-то. Есть такой момент.
Ага. Это правда, м, это правда. Но, м, всё-таки мы говорим о восприятии, а тут скорее речь ты завёл о взаимодействии с миром.
Ну да, да. Это всё-таки другое немножко.
Да, чуть-чуть чуть-чуть в сторону, но тоже, как бы, да.
Вот, кс кстати, расскажи по по расскажи по поводу того, какие образы, кроме, скажем так, сильных каких-то персонажей могут всё-таки повлиять? Может быть, э, музыка, какое-то, а, что-то еще, то есть, может быть, какие-то сильные, а, м, сюжеты могут повлиять или это всё слишком глобально и не может ни на кого повлиять.